Hı hı. Ya, şöyle: Eee, sörf zaten her yerde yapılabilen bir spor değil. Eee, hani, bunu mesela, işte, yaptığın yerlerde, eee, nasıl oluyor? Yaşadığın yere en yakın yeri seçip, hani, böyle bir kısa bir kaçamak mı yapıyorsun yoksa daha uzun rotalara gitmeyi mi tercih ediyorsun?
Evet. İkisi de olabiliyor aslında. Yani, dediğin gibi z zamanına ve bütçene bağlı. Benim şu an daha çok yaptığım, bana yakın olan, işte, dediğim gibi Kanaryalar var. Eee, Portekiz var. Fas var. Hem bunlar, yani, kimisi biraz daha pahalı. Mesela Kuzey İspanya biraz pahalıdır. Eee, ama K Kanaryalar ucuz. Fas çok ucuz. Yani 3-4 günlük kaçamak bile bana standart hayattan çıkmak için çok iyi geliyor. Geçenlerde gittim hatta bir arkadaşımla. Yani zaten volkanik bir ada. Her şeyi unutmuşum. Tek derdim, eee, "Dalgalar nasıl? Rüzgar nereden esiyor? <chuckles> Hangi sahile gideceğiz?" Ama mesela daha büyük tatiller organize edebilirsem, yani, emm, bütçem varsa, eee, mesela Bali'ye gitmiştim geçen yaz. Eee, hani, uçak bileti falan tabii ki pahalı ama uzun kaldım ve orada, yani, her şey 7-8 katı daha ucuz. Sörf de çok daha ucuz, yemek de çok daha ucuz, masajın da çok daha ucuz vs. Eee, eee, hay çünkü her yerin ağrıyor sörften s.
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Ha ha. Ha, anladım. <chuckles> E, tabii. Sörften sonra <chuckles> sörften sonra masaj güzel olmalı. <inhales> <exhales>
Kesinl inanılmaz. Eee, ha, tam, böyle, ııı, şeyden, sörf noktasından çıkıyorsun, sahilden yukarı çıkıyorsun. Orada bir sürü masajcı var. İşte, eee, $5'a falan masaj yapıyorlar 1 saat. Zaten bitmişsin her yerin ağrıyor. Bu kadar güzel bir hizmet olamaz yani. E, o yüzden, hani, emm, bütçeye göre, eee, hani, uçak biletini halledebilirsen olabilir ama bence ikisine de ihtiyaç var. Hani, hem kısa tatiller hem, eee, 1 tane belki uzun bir tatil. Eğer imkânın varsa.
<chuckles> <chuckles> Evet. Hı hı. Ya, mesela şeyi düşünüyorum: Hani böyle sörf tatilleri ya da, işte, snowboard tatilleri, hani, böyle, 1-2 günlük yapılamayacakmış gibi geliyor. Çünkü, hani, bu, ııı, biraz daha diğer sporlara göre, hani, fiziksel olarak yorduğu için, hani, eee, tahtanın üstünde, eee, durmak ya da, işte, snowboard yaparken, hani, eee, düşüşünü bile, eee, planlı yapabilmek aslında biraz daha, eee, işin zorlukları arasında. Hani, o 1-2 günlük, böyle, eee, kaçamaklar ya da şeyler insana çok yorucu geliyor olabilir. Hani, uzun rotalar, eee, daha güzel olabilir ama, eee, senin de söylediğin gibi şöyle bir durum var aslında: Bir, eee, diğer, eee, noktadan da bakarsak, hani, hepimiz, eee, geçinmek için, yaşamak için çalışmak zorundayız. Hani, bu çalışırken, eee, yaptığımız hobiler ya da seyahatler, hani, izin olarak nasıl, ııı, ayarlayabiliyorsun? Yani çalıştığın yer mi esnek yoksa, böyle, hani, biraz daha, eee, nasıl söyleyeyim? Hani, sen onu ayarlayabilecek bir pozisyonda mısın?
Hıı. I hı. Hı hı. Hı hı. Haklısın. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Ya Hı hı.